Aku pengen curhat dong dan, eee sepertinya aku juga butuh saran ya, Kak, karena sebenernya eee masalah ini tuh, mhm, <clicks tongue> kayaknya nggak bisa aku selesaikan sendiri, deh. Jadi, gini <clicks tongue> eee aku tuh merasa eee, aku tuh kan udah pernah nih, atau udah seringlah ya, sebelumnya itu memang udah aktif berolahraga dan aku tuh tahu memang, eee, tujuan aku berolahraga itu awalnya memang mau menurunkan berat badan dan berhasil, berhasil, Kak. Jadi aku sempet, memang sempet turun sampai iya, sem sampai target yang e aku pengenin, gitu kan. Nah, eee, terus karena aku merasa juga badanku jadi semakin aktif, semakin sehat, e terus juga stamina semakin kuat, gitu ya aku lanjutkan tuh olahraganya, kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa nih, aku tuh udah ya mungkin beberapa bulanlah ya, beberapa bulan belakangan ini tuh kayak, hmm, kehilangan motivasi, gitu loh. Kehilangan motivasi buat workout atau buat olahraga. Padahal aku tuh tahu pentingnya, gitu loh. Artinya kan aku udah merasakan sendiri ya pentingnya dan manfaatnya, gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak lemes aja, gitu. Aku tiba-tiba kayak hilang motivasi dan apakah itu normal? Dan gimana ya supaya aku bisa kembali lagi, eee, seperti dulu? Iya.
Boleh boleh. Mhm. Oke, berhasil ya? Hmm. Yap, mhm. Oke, hmm. Betul betul, iya. Termotivasi ya, Kak? Ya, oke. Ya, eee, wajar banget dan valid banget ya, kayak Kakak e bilang tuh, kehilangan motivasi, apa, karena banyak orang enggak sedikit, Kak, yang seperti itu, gitu loh. Apalagi ketika udah ada break, eee, apa namanya vakum beberapa lama tuh, itu banyak banget aku temuin dan memang hal yang cukup lumrah atau wajarlah, gitu. Nah, aku ada beberapa pertanyaan dulu nih, Kak, sebelum memberi saran, mungkin. Emang kamu sejak kapan, Kak, merasa kehilangan motivasi nih?
Heeh. Mmm, oke. Oke. Heeh, mhm. Hmm, mungkin 3 bulan terakhirlah. 3 bulan terakhir ini aku sudah merasa kayak semakin berkurang intensitas olahraganya, dan bahkan ya, di sebulan terakhir ini aku kayaknya a jarang banget dan hampir tidak olahraga sama sekali.
Oh, oke, cukup, eee, ya, udah cukup lama juga ya, Kak, ya, 3 bulan berarti, ya? Oke, bukan hitungan minggu. Nah, terus aku mau nanya juga, eee, kebiasaan, apa ya, olahraga Kakak tuh, eee, seperti olahraganya apa? Jen eee, jenisnya, gitu ya, dan berapa lama? Dan, intensitasnya, gitu, frekuensinya sesering apa Kak?
Iya. Iya, benar. Mmm, oke, eee, kebiasaan olahraga yang dulu, itu aku suka berenang, eee, mungkin seminggu sekali sampai 2 kali Kak, kalau dulu ya, kalau pas aku masih aktif banget. Terus juga, pas aku masih suka, eee, pas aku masih ada target buat menurunkan berat badan itu, aku tuh, selalu jalan kaki, pokoknya tuh, eee, pasti lebih dari 10.000 langkah per hari. Terus mhm, terus juga, eee, apa ya, kayak aku dulu juga nge-gym, ya. Tapi, eee, akhir-akhir ini itu kayak, udah nggak pernah lagi, udah nggak pernah nge-gym lagi, dan sekarang kebiasaan olahraga aku paling ya, yang yang aku paling banyak dan paling sering itu, cuman mungkin, eee, stretching atau yoga aja, dan mungkin, kalau memang pas lagi ada teman-temannya, itu kadang aku suka sepedaan, sama teman-teman, gitu. Tapi, itu tuh, jarang banget dan harus menunggu ada momen yang tepat, atau harus menunggu ada temennya tuh, Kak, kalau enggak, aku enggak bakalan olahraga, sama sekali.
Oke. Mhm. Oh, oke. Iya. Wow, oke. Iya, paham paham. Memang memang, eee, namanya kalau olahraga, eee, apa namanya tuh, eee, occasionally, yang kayak, eee, hanya beberapa event-event tertentu aja, gitu ya, Kak? Iya iya iya, seperti sepedaan dan lain. Nah, eee, tadi aku juga mau nanya, eee, Kakak variasinya berarti cukup banyak ya, waktu aktif olahraga, ya? Ada berenang, ada gym ada la ada jalan, ada lari, ada se bersepeda, gitu ya? Mem memang, eee, eh, variannya berarti cukup banyak, nih. Terus, aku mau nanya, eee, hambatan utamanya tuh, apa Kak? Waktu, tenaga yang, eee, energinya udah tidak ada, rasa bosan, atau, ada cedera? Atau, ada hal lain lagi Kak?
Iya. Benar benar. Iya, lumayan. Lumayan sih. Mhm. Oke. Oke, jadi, eee, sebenarnya hambatan utama itu, menurut aku adalah rasa bosan ya, Kak, rasa bosannya itu karena, eee, aku merasa mmm, <smacks lips> teman-teman aku tuh, pertama udah sulit untuk diajak olahraga bareng. Nah, dulu tuh aku kalau olahraga itu hampir selalu bareng sama teman-teman aku ya, jalan aja, aku sering sama teman-teman. Terus, kayak sepedaan harus sama teman-teman, dan juga, berenang, itu juga, sama harus ada temannya, gitu. Nah, semenjak teman-teman aku tuh, pada sibuk masing-masing, aku tuh merasa, ya itu tadi, motivasiku jadi menurun, dan terus, menurut aku juga selain rasa bosan. Karena, adanya kesibukan di kantor aku sendiri dan aku merasa kayak, eee, akhirnya nggak punya waktu buat olahraga. Padahal, aku tahu gitu loh, seberapa pentingnya, dan aku tahu bahwa olahra kalau aku rajin olahraga, aku tuh bakal punya semangat dan tenaga, gitu loh, buat, eee, produktif di kantor, gitu. Nah, tapi kayak memulainya itu memulainya lagi itu kayak, "Aduh bingung, harus dari mana lagi ya?" Iya, kayak gitu.
Mhm. Oke. Oke. Betul betul. Hmm. Iya. Betul, memang itu hmm. Enggak ada motivasi, ya? Oke, ya ya. Nah, aku yang terakhir mau nanya nih, Kak, emang olahraga itu tuh, seberapa penting sih buat kamu secara pribadi? Memang kamu tuh, bertujuannya untuk memang tujuan kesehatan? Atau, memang penampilan as estetik, atau mungkin karena, eee, mengurangi stres juga, melepas stres, gitu?
Mhm. Oke, yang pertama, eee, mungkin penampilan ya. Karena, kan, aku terbukti tuh, Kak, ya, setelah aku rajin berolahraga, berat badanku turun, jadi terbukti kan, ya, badanku jadi, eee, ramping, gitu kan, jadi bagus. Nah, sekarang itu aku pengen, eee, menambah masa otot lagi supaya tambah, oke aja, gitu, aku merasa biar tambah, oke, badanku, dan kalau misalnya aku makan banyak, dikit itu nggak perlu, eee, takut, kalau nanti jadi lemak, gitu loh. Nah, terus yang ke-2 juga aku merasa untuk memperbaiki, mmm, <tsk> pola hidup aja kali ya, Kak, untuk memperbaiki supaya aku itu enggak gampang stres di pekerjaan, dan, eee, supaya aku tuh nggak nggak mudah loyo, gitu.
Ya, mmm. Benar, Kak, iya. Oke lebih berenergilah gitu ya. Nah. Oke, eee, paham banget nih, Kak, aku setelah denger cerita Kakak dan keluhan dan juga cerita-ceritanya Kakak nih aku mungkin bisa memberi beberapa saran nih, Kak, yang pertama adalah. Eee, kurangnya atau kehilangan motivasi Kakak yang balik lagi tadi aku seperti awal bilang itu memang mungkin karena vakum atau memang, eee, banyak kerjaan juga ya. Tapi karena Kakak udah vakum atau break, eee, udah cukup lama, Kak. Memang untuk mencari awal mula gebrakannya lagi tuh, eee, ada beberapa cara nih. Iya sulit kalo langsung, kalo mau langsung apa namanya, wah langsung giat lagi gitu konsisten lagi, memang susi sulit, Kak. Jadi itu paling, eee, Kakak tuh harus bisa, eee, pertama-tama tuh tetapkan rencana yang realistis dulu, Kak. Buat rencana yang realistis. Tujuannya tuh misalkan, eee, jalan enggak usah 10.000 langkah, memang yang minimal 10.000, contoh jalan 3.000 sampai 5.000 langkah aja per hari gitu. Setidaknya heeh, lebih realistis dan juga kayak, "Oh iya nge lebih enggak males," gitu kalo misalkan 10.000 kayaknya, "Aduh males ya." Nah kalo tiga ribu kan Kakak kan mungkin bisa jalan kayak dari, eee eee, sedikit naik kendaraan umumnya sampai sini aja nih terus bisa jalan ke kantor misalkan seperti itu atau enggak mungkin jalan-jalan di kantorlah atau sebagainya. <smacks lips> Dan juga, eee, pilih aktivitas yang menyenangkan, Kak, cari aktivitas yang menyenangkan yang baru. Nah mungkin Kakak tadi, eee, eee, masalahnya adalah problemnya itu, tidak ada teman. Nah sekarang ada aplikasi yang membantu, Kak, Reclub itu bisa mencari komunitas baru, Kak, mungkin Kakak juga bisa mencari olahraga baru pula dari sana. Misalkan kayak seperti padel atau badminton. Iya, jadi Kakak bisa dari sana ikut orang, eee, schedule-nya apa, eee, jadwalnya kapan dan juga kayak misalkan olahraga A sampe Z juga ada, mau voli pun atau apa ping-pong juga ada semua, Kak, gitu, Nah. Ya. Jadi boleh banget tuh, Kak, iya itu, itu boleh dicoba download dan juga, eee, ya jadiin kebiasaan itu dengan, eee, walaupun durasi singkat, Kak. Jadi aku punya cerita sedikit kayak aku aja tuh, m harus ini, Kak, eee, Kakak tuh bisa kayak ini loh, mmm
Mhm mhm. Bener. Mhm. Oke. Bener. Sulit ya? Mmm. Oke. Mhm mhm. Ih bener sih. Mhm mhm. Mmm. Iya bener. Oh iya? Wow. Ih, aku baru tahu tuh, Kak. Mhm mhm mhm.
Bisa push up atau sit up gitu, yang realistis aja. Mungkin sehari 2 set atau 3 set aja, 20 atau 30, gitu loh.
Oke. Oke. Ya, aku itu aku juga baru tahu sih yang reclub itu, mungkin aku bisa coba kali ya? Karena ya itu tadi ya, eh, teman-teman aku juga udah, apa ya, enggak lebih sulitlah buat dihubunginya. Mungkin aku bisa coba itu ya, Kak. Sama tadi apa tadi yang, eee, set ya aku bisa set yang lebih simpel ya?
dua puluh atau ti heeh. Betul. Ya. Lebih simpel dulu, karena dimulai dulu aja nih, Kak, langkah pertama. Jadi biar ada motivasi dulu nih, gebrakan awal lah bisa dibilang gitu. Jadi, Kakak kayak yang penting konsisten, sehari itu, eee, bisa kita bilang ya, 2 set aja, 20 atau 30 kali aja sub-push up atau sit up itu, gitu. Dan juga, eee, ini ya, kayak dengerin dengarkan musik tuh boleh juga tuh, Kak, eee, membantulah setidaknya membantu walaupun enggak signifikan. Dan juga, Kakak boleh kayak membeli sesuatu atribut, kayak pakaian olahraga, atau mungkin, e contoh, eee, tambahan olahraga kayak yoga mat dan segala macam, kayak jadi biar termotivasi untuk, ya contoh bisa bisa olahraga di rumah. Kalau pakai yoga mat, eee, apa, ngikutin YouTube, atau mungkin, eee, beli sepatu running misalkan, biar lebih termotivasi untuk, eee, berlari, gitu.
Oke. Mhm. Oke. Heeh heeh. Oke. Semangat ti iya iya iya. Itu menarik sih, itu walaupun menjadi sebuah excuse ya, atau alasan buat, eee, beli, eee, sports gear atau alat olahraga baru, tapi bisa mem menjadikan aku lebih termotivasi lagi, ya?
Iya. Iya. Iya. Betul, dan terakhir mindset ya, Kak, ya, menurut aku <tsk> penting banget bahwa, ada 2. Yang pertama, mindset-nya itu diubah menjadi kayak, eee, kalau ada udah, atau rajin olahraga, betapa enaknya Kakak bisa menikmati hidup. Contoh, kan eee makan bisa lebih lebih, eee, apa namanya, lebih berani, lebih puasin, Kakak kalau lagi jalan-jalan ke mana juga, kan bisa kayak lebih, "Ah, nanti juga bisa bakar lagi, kardio lagi", itu 1. Dan yang kedua, juga, mhm, Kakak bisa mikir, eee, investasi jangka panjang atau investasi masa depan, Kak. Apalagi kalau Kakak punya anak segala macem, kan Kakak pengen, eee, m tua bersama ya, Kak, sama sama, eee, mereka gitu loh sama keluarga. Jadi kayak, itu sih, Kak, mindset yang di bisa ditanamkan, gitu.
Mmm, hmm. Mhm. Iya iya. Bener bener. Ih, bener banget sih, Kak. Itu tadi menarik banget sih, aku jadi dapet tips yang lumayan aplikatif, ya. Yang pertama tadi, eee, apa namanya, mmm ini ya, Kak, ya, mengubah dulu pola, e pola pikirku dulu, ya. Bahwa, ya sebenernya bener sih, karena kan aku udah tahu ya manfaatnya olahraga tuh apa, dan aku tuh udah merasakannya sendiri. Tapi aku tuh suka, yaitu tadi dengan, hilangnya motivasi, hilangnya teman-temanku, terus juga mungkin aku merasa bosan sama olahraga yang itu-itu aja, dan aku sibuk di kantor. Akhirnya kayak hilang gitu loh semuanya, dan, e <clicks tongue> apa ya, sepertinya aku memang butuh penyegaran ya, Kak, ya, seperti kata k kamu tadi bilang. Dengan pakai aplikasi Reclub, aku selain bisa cari temen baru di komunitas itu, aku bisa cari olahraga baru juga. Iya sih, aku belum pernah tuh coba kayak padel gitu, aku belum pernah, sih.
Betul. Mhm. Betul. Ya. Ya. Olahraga baru, mmm. Iya. Nah, itu boleh banget, Kak, karena memang selain menjadi, eee, olahraga atau, eee, siapa tahu menjadi hobi baru, itu kan menjadi, eee, e kalau kita ada variasi, ada varian di dalam dalam hidup kita, eee, olahraga, aktivitas, atau apa pun itu. Kita nge e bisa, misalkan kayak aku, be eee, Kakak nih main, me berenang gitu ya. Setelah berenang itu kan kadang ada jenuhnya, bosennya. Tapi ketika ditambahkan padel, nanti Kakak akan bal eee, lebih kayak lebih kangen dengan si berenang itu, Kak, gitu. Iya.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Betul. Oh, ih, menarik sih, itu sebuah sudut pandang yang, eee, aku nggak kepikiran sebelumnya juga. Karena ya bener, ya, mungkin, eee, kadang tuh aku suka, karena kalau misalnya aku seminggu full aku jalan kaki terus, tuh aku suka bosen gitu. Nah, mungkin karena aku kurang variasi juga, ya?
Iya. Betul, mhm. Iya gitu, Kak.
Oke, baik. Eee, ih, menarik banget sih, Kak, ini tipsnya, eee, apa ya, sangat aplikatif, dan aduh, aku jadi sedikit lega sih setelah mendengar, eee, beberapa tips dari kamu, dan yang pastinya, eee, aplikatif banget. Aku bakalan langsung download Reclub nanti malem. <laughs>
<chuckles> Semoga motivasinya dapat lagi, Kak, ya. Jadi, bisa kayak dulu lagi nih berolahraganya.
Iya, Kak. Aduh, terima kasih banyak loh buat tipsnya, ya heeh. Nanti kalau misalnya aku masih butuh informasi, aku hubungi kamu lagi, ya?
Sama-sama, Kak. Iya. Boleh boleh, Kak, boleh banget.
Oke. Sampai jumpa lagi, Kak.
Oke deh, sampai jumpa.